Bang, ini kan sekarang kita lagi krisis air bersih ya? Gimana sih cara, Abang, sederhananya aja gitu untuk menghemat air di rumah gitu, apakah ada step-step, langkah-langkah atau gimana nih, Bang?
Wah, itu mungkin nggak usah mandi kali ya?
<laughs> Busuk dong, jadinya.
<laughs> Masalahnya gini biasanya kan ada ada yang mandi itu terus, dia kayak ini cuci lagi cuci ini kerbau di an a airnya disiram kemana, ya kan. Sebenarnya kalau mandi itu kan ada dia kayak
Bau asem jadinya. <laughs> Emang ada kayak gitu?
kalau di dalam karma kamar mandi dia lagi mandi itu, kayak ini lagi cuci 1 1 mobil besar di dalam kamar mandi tuh. Jadi bunyinya kayak k eee, pintu kamar mandi aja kayak didobrak air gitu kan gitu kan.
<laughs> Oke, gitu ya?
gitu, wah ini ngapain ini, mandi atau apa nih ya kan? Nah itu
<laughs> Atau dia sekalian ini nggak sih, Bang, kayak sekalian mandiin kamar mandinya gitu, gitu?
Ah, bisa jadi juga tuh. Jadi dia mandi sambil mandiin kamar mandi? Kayak gitu? <laughs> Bisa juga sih.
<laughs> Iya bener, tapi <laughs> itu dari pengalaman sendiri atau gimana, Bang? Karena kan, eee, kebanyakan yang aku denger kayak gitu cowok sih gitu kayak keluar-keluar, kamar mandinya juga wangi gitu. Atau itu pengalaman pribadi, Abang, gitu malah justru?
Mmm. Kalau pengalaman pribadi sih sih enggak nggak segitu amat sih, Kak. Kalau saya memang kalau di kamar mandi itu kayak kalem banget, Kak, malah biasa kalem nggak kedengeran. Ini malah biasa orang nanya kan, "ini siapa yang di kamar mandi ya? Kok nggak ada suaranya?" Gitu, kan. <chuckles>
Oh, kalap. <laughs> Mandinya tayamum gitu, Bang? <laughs>
<laughs> Enggak, jadi biasanya kan kalau ada mungkin ada shower atau apa gitu kan, nah biasanya memang saya pakai timba gayung aja kan. Nah, itu saya kalau mandi itu kayak ini, nggak nggak nggak banyak air tapi memang bersih gitu kan. Maksudnya dari kepala sampai kaki itu semuanya kena air, tapi nggak terlalu banyak pakai air gitu, Kak.
Heeh.

Oh, jadi kayak gimana? Aku baru tau loh Bang, itu Abang, kayak sekali gayung, ya udah langsung kayak keramas, mmm, nyabun, terus sikat gigi atau gimana nih, Bang?
Iya. Mung mungkin kalau gayung pertama kalau biasa kan orang baru mandi itu mungkin langsung ambil gayung, mungkin 10 kali gayung untuk basahin badannya kan?
<chuckles> Banyak banget. <chuckles>
Banyak banget kan, gitu kan. Eh itu mungkin suara lain kali, itu cuma perumpamaan kan. <chuckles> Mereka mandi kayak gitu kan, mungkin 7 kali ambil gayung atau 5 kali. Kalau menurut saya nggak usah terlalu banyak kayak gitu kan, itu mungkin cukup, mungkin kali sekali dua kali aja kan, yang penting, eee, rambut basah, badan basah ya kan. Nah, habis itu
Oh gitu, suaranya? Oh, <laughs> oke. <laughs> Iya benar, kayak syarat pertama gitu ya, Bang ya?
Iya, nanti baru setelah nanti setelah pakai sabun, pakai sampo, baru deh dibilas nggak sampai bersih kayak gitu kan. Kalau baru pembukaan langsung 10 kali gayung, itu pa apa ya, mau ngapain tuh, iya kan, aduh, iya.
Oke. <chuckles> Iya. Ini, iya sih, sekalian mandiin kamar mandi kayaknya itu, atau jangan-jangan ini, kayak bawain bola juga gitu, jadi mandiin sama bola gitu, mandi bola, <chuckles> oh enggak? <laughs>
Bisa jadi. Ah, baru tahu juga tuh, mungkin bisa dicoba juga tuh ya. <chuckles> Ya. Tapi tapi kalau misalkan yang sederhana memang kayak gitu kan, kalau lagi mandi atau apa, ya hemat-hemat air aja kan, nggak usah terlalu apa ya, terlalu banyak pakai air juga, kayak gitu kan, yang penting bersih kan mandinya, iya kan? Nah nah mungkin
Iya, <laughs> oke. Oh, iya sih, bener bener. Bener bener bener, tapi berarti Abang heeh.
Mungkin yang lain mungkin kayak, mmm, kalau lagi mandi kan, itu biasanya krannya sambil dinyalain kan, di dibuka gitu kan, krannya kan?
Oke.